なんか、ま、あっぱれ。
元気をもらったかって言われても、<sucks teeth> いや元気を元気もらいましたね、なんなんか、ああ、こんなに、なんかこんなに繋がってるんだみたいな。ちょうど、きうん、昨日、明日行くところのニュースがテレビでやってて、それで、こうゆう、インターネッチョチョチョ上で、なんか世界の反対に、いいる人たちが、そのライブ配信を見てたとか言って、あ、すごいみたいな、うん。
<laughs> あ、す確かにそうですよね、はい。 ええ。 はい。 はいはいはい。確かに確かに。 そうです、なんか興味がなくても、なんかこう、人がすごく熱狂してると、なんか楽しそうな気分になりますよね、確かに。
そうですね、なんか平和なんだなってゆううん、で、あの、たくさんの日本人のお客様が、たくさんいて、で、そう、日本人のお客様に、中国、韓国、スペイン、イタリア、世界中からみんな来て、で、特に日本人のお客様たちは日本人の人たちは、あの、みんなパスポートを持ってこないんですよ。
あい、確かに確かに。 あ、そうなんですね。 ああ、すごいすね。へえ。 あ、そうなんですか。
あの、チケてか、じじん、自己証明書ってゆうの持ってないんですよ、みんな。
あ、そうなんですね。
うん。多分、ぬ旅行なんか、みんあの、こっちアメリカって、あの、うつじ自己証明書がないと、え、あの、警察は、その人を逮捕する権利があるんですよ。うん、だから、あの、自己しょうしょひょうめいしょがないと、チケットを渡さないっていうポリシーだったんですね。
あ、はいはい、そうですよね。 はいはい。はいはいはい。そうですよね。はいはい。 はあ、なるほど。
それで、もう、何度も何度も、あの <laughs> そこでトラブって、うん。
<laughs> 大変ですね。まあ、なんかあんまり、か海外慣れしてなかった方が多かったんですかね。
うん。 いや、ほんとにそうなんですよ。ポケモン大好きで、もう、コンピューター上で毎日ゲームしてるような人たちが初めて海外に来たってゆう、ひ
はい。 はい。 <laughs> それ大変ですね、アテンドが。
だみんん。